Ma sì, volendo sì, dai alla fine ho capito, ehm, ho capito come funziona, ho capito che devo prendermi il mio tempo, ehm, e va beh.
Sì. Ma c'è stato un elemento, un un episodio, una frase che ti ti ha scosso da questo punto di vista? Per cui hai detto: "Eh no, basta, adesso devo devo trovare una soluzione, devo far qualcosa.", o o è stato un processo che hai messo, mhmm, in piedi un po' alla volta?
No, mi ero mi ero resa conto che sostanzialmente non avevo più una vita, ehm, don non non non c'era più ehm niente da fare diciamo e quindi, mhmm, non era nem
Mh, okay. <chuckles> Mh. Lavoro, mangio, dormo, lavoro, mangio, dormo, insomma o giù di lì.
Praticamente. Tra l'altro di questo lavoro mangio dormo gran parte, ehm, di questo "lavoro", tra virgolette, ehm, lo passavo stando seduta lì, cioè ehm, in ufficio. Uhm quindi
Eh. Sì. Eh. Eh sì, mh. Capito. No, adesso mentre dicevo: "Lavoro, mangio, dormo" dico, non è che lavoravi in un ristorante. Quindi, il il mangio il mangio e il lavoro sì. <chuckles> No nien si fa sche sche
n non s No, no, no, no, no, io no. No, no, tra l'altro manco mangiavo perché spesso e volentieri, ehm, impegnata a fare troppe fotocopie, perché poi questo mi mi mi mi mi finiva o così mi finiva, ehm, nemmeno mangiavo.
<chuckles> Oh mamma mia. <chuckles> Quindi <clears throat> <smacks lips> e quindi no, to tornando alla domanda, quindi, non è stato quindi un un episodio o un un una frase, è stato un processo un che che è andato avanti un po' prima? Mhmm, e e <coughs>
Quindi Già. Assolutamente. No, no. assolutament
e quindi cosa fai adesso? Non so, metti, ehm, ehm, dei paletti che di p per dire, non so. Il mio lavoro devo
Ma guarda semplicemente semplicemente devo dirti che mi sono, ehm, piano piano, perché è una cosa che ho fatto molto piano
Eh. Sì.
ehm "distaccata", tra virgolette.
Mh, okay.

E la lavorare aveva 8 ore, andava il contratto
8 ore? E vi e m e me ne vado a casa. <chuckles>
che avevo io non m non mi diciamo, non mi diceva uhm, cioè, non mi diceva non mi uhm, come si dice, n non mi imponeva, uhm, di stare lì le 12 ore che io vivevo lì.
Mh. Più ore o ov o Cioè, 12 addirittura, ma veramente?
Ah. Sì, mi è capita
Oh, mamma mia.
Sì, ma guarda è una cosa ecco, e più la mia famiglia mi diceva che ma dovevo darmi un attimo un
E dai, è c <coughs> Eh. Una regolata. <chuckles> Sì.
ma sì, una regolata, comunque, dovevo realizzare che la la mia vita Eh. Sì?
E quindi, e e quindi oggi diciam non hai cambiato lavoro, mi par di capire?
No.
No? E quindi vabbè, quindi t hai semplicemente deciso di rispettare l'orario di lavoro previsto, e mhmm, e questo, appunto, è per ritrovare, appunto, un equilibrio netto, insomma, fra fra una cosa e l'altra, no? N E ti capita però, magari, che ne so, o o ogni tanto s si sente, no, di datori di lavoro che mandano email durante il sabato, la domenica per cose da fare? Eh, eh.
Assolutament sì. Sì, sì, sì, sì. Sì, io ero una di quelle che reci riceveva email alle 9 di sera, riceveva email il sabato, la domenica venivo chiamata e mi sentivo dire: "Sai arrivo all'aeroporto mi fa male la gamba, mi puoi venire a prendere?" Cioè, all'epoca non avevo imparato la grande forza e la grande, uhm, genialità che, mhmm, o non soltanto il no, ma anche dire: "No, non ci sono. No, non sono qui. No, ho la febbre, non mi sento bene." Poi, magari non era vero. Con questa cosa non sto dicendo che si devono dire le bugie. Non non non facciamo
Eh. No. Ma dai. Eh, e ade Del no. <laughs> Eh? Ah ah. Okay. Sì. E, p No. No, mi è mhmm, mentre parlavi pensavo a una cosa, no, tu hai detto, uhm: "Non sto bene, non" Ma perché il dire semplicemente: "No" ti sembra comunque troppo?
Sì?